Ah bah, heu ah oui, d'accord. Ah oui? Bon, des fois ça on appelle ça la oui. Ah oui, d'accord. Non mais c'est bien je j'aime c'est c'est c'est beau le le comment dire? On appelle ça comment? Le
Beh oui, c'est ça le le plus important. Moi, je m'en fous de ton histoire. Ah bah oui et
la compré non c'est pas la compréhension, c'est tu sais quand tu quand tu es, heu, gentil avec les gens parce que tu l'empathie! Voilà c'est ça merci je c'est le mot que je cher ah bah du coup, tu co tu connais bien le mot toi du coup. <chuckles>
L'empathie? Ah j'ai pas j'ai pas ça. Je connais le mot parce que je je moi c c'est moi pour moi c'est c'est impensable, je ne comprends pas, mais parce qu'il y a il y a pas de enfin
Ouais. Ah ouais.
Moi par exemple, imagine imagine imagine imagine
Ouais dis moi dis et on heu, on imagine toujours mais on est pas comme ça.
moi soit tu me demandes un truc
Ouais.
et il y a pas de souci je suis je suis quelqu'un de très gentil hein, je je il y a pas de souci. Je t'aide, je vais t'aider, j'ai non mais je suis voilà c'est ça, je suis très sen très gentil, très sympathique.
D'accord, pas empathique mais gentil. Ouais. Ouais.
Mais il y a des manières de faire.
Ah ouais? Moi tu vois j'ai j'ai du mal. En fait, j'ai j'ai du mal à demander aux gens des coups de main ou autre, heu, donc du coup, c'est vrai que quand, heu, je vais, heu, demander des choses, heu, je vais peut-être, être plus du genre à tourner autour du pot effectivement en attendant. Mais ça c'est pas bien parce que du coup je suis je suis avec quelqu'un qui ouais, ouais je ma copine elle est à peu près pareil aussi, ça la ça la gonfle mais alors, heu heu, monumental! Ouais, ouais.
Voilà, donc Mouais. Ouais. Mais ça, je n'aime pas du tout ça! Mais oui mais c'est ça, genre, heu, di dites ce que vous avez besoin, enfin à un moment, mince! <chuckles>
Mouais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est c'est tu vois c'est on ess on essaie d'avoir du tact, en fait. Ouais, c'est très bizarre.
Genre, heu, je vais je vais pas te manger, quoi. Oui mais c'est c'est de toute façon c'est la réponse ce sera soit oui, soit non. Enfin je je veux dire il y a pas de mmh, il y a pas de d'entre 2.
Ouais mais je crois qu'on a peu c'est ça, on a peur du refus peut-être.
Oui mais bon, heu, au pire tu te prends un refus, enfin je vais pas te manger quoi, tu vas pas tu vas pas tu vas pas disparaître parce que je t'ai dit «Non» tu vois?
Je sais pas. Ouais, je sais pas. Non je pense pas mais bon, après voilà bon passons, vas-y continue, vas-y.
Donc mais mais voilà. Donc par exemple moi imagine v là par exemple, ça m'est arrivé récemment, heu et oui récemment, oui bah, c'est mon ami.
C'est récemment?